Ah ja, okay. Also so das Haupt äh, Problem, in Anführungsstrichen, ist, dass dann halt die Entscheidung zwar also, die Entscheidung könnte teuer werden und um das wiederum <chuckles> etwas milde ausgedrückt, äh, nicht so teuer zu machen oder, beziehungsweise zu umgehen, we äh, ist es vielleicht ganz gut, erst mal so, ch mehr in sich gehen und dann doppelt und dreifach, äh, und sich vielleicht dann auch noch, ähm, professionelle Hilf Hilfe zu holen. Mhm.
<laughs> Ja genau in Form von Berufsberatung oder Coaching oder sowas zum Beispiel, ja. Mhm. Ach so, habe ich gar nicht erwähnt, ich, äh zufälligerweise bin ich Coach. <laughs> Ne, für Für genau solche Themen. Ach so, habe ich gar nicht erwähnt. Oh, böser böser Faux pas. <laughs> Ja.
Mhm. Ah. Okay. Mhm. Ah <laughs> Ja, in interesting. <laughs> Da lern da lern ich ja noch. <laughs> Da kann ich ja nur lernen. <giggles> Ja, ist das schön. Ne, das ist ja toll, äh, genau. Ja, a aber gibt es denn nicht Menschen, die trotz, dass sie sich das 2, 3, 4 Mal überlegen, äh, genau den gleichen Fehler machen und wieder in in wieder was wählen, was nicht zu denen passt? Oder, ka gibt's da was, wo so Tricks und Tipps, wo sie sich vielleicht wo sie da genauer dann darauf eingehen oder beziehungsweise dann auch wirklich wissen, in welche Richtung, äh oder welche Richtung die eint einschneiden sollen?
Ja. Mhm. Ja, da gibt's
Einschlagen sollen, meinte ich. <chuckles>
<giggles> Ja, da gibt's ganz tolle Tricks, also, äh, deine 1. Frage war, o ob's Menschen gibt, äh, bei denen sich das immer wiederholt praktisch, wie so 'ne sich selbst erfüllende, negative Prophezeiung 5, 5 Mal im falschen Beruf zu landen. Das gibt das leider. Ähm
Okay. Mhm. Ja, genau. <laughs> Ah, ja, das ist natürlich nicht so toll, ne so spaßig. Mhm.
Ja, das de ja, das sind, äh ja, das gibt es leider. Ähm, nicht nicht jeder Mensch hat 'n g 'n Selbstzugang. Es gibt Menschen, die sind sehr, sehr impulsiv und fangen oft Dinge an, die sie nicht zum zu Ende bringen. Aber das das sind eher so 'n bisschen also, das ist das ist nicht der der der der der Durchschnitt. Also, mm
Mhm. Grausam. Mhm, okay. Mhm.
der der der Durchschnitt hat einfach nicht so guten Selbstzugang, was normal ist in jungen Jahren.
Ah, okay.